あの、仕事と、家事で忙しくて、趣味の時間が全然取れないんですけれど、こうどうしたらいいのかっていうところ、ちょアドバイスもらいたいなって思っています。あの、良かったらはい、教えてください。
はい。 分かりました。 はい、うん。
はい、えっと、で、その、うーんと趣味というのが、まあ、私読書とか、漫画を読むこととかが好きなんですけれども、うん、そう、ままず、そもそも仕事で残業が多くて、家に帰ってくるのが、まあ、夜の9時ぐらいなんですよね。うん。<laughs> はい。
はい。 ああ、なるほど。 うーん。 ああ、それは、だいぶ、ね、遅い時間なっちゃいま、てますね。うーん。
そう、まあまあ、遅いと思うんですよね。そっから、あの、晩御飯を食べたり、一人暮らしゆえにですね、もろもろの家事をしたりして、まあ、洗濯だったり、掃除だったりですね、ままま、当然のごとくお風呂入ったりして、で、まあ、一応時間はね、一応ね、夜、まあ、12時ぐらいに寝ますので、12時過ぎぐらいに、まあ、時間作ろうと思えばね、作れるんですけども、ただただ、あの
はい。 うーん。 はい。 うん。
なんて言うんすかね、ちょっと疲れてるので、<laughs> なかなかはい、うーん、そう。
まあ、そうですよね。9時まで働いてたらもうね、なかなか、もう体力も、なくてって感じですよね。
そう、なかなかね、その、好きなことなのに、それをする気力が湧いてこないってところがあって、ま、そういう意味で、あの、平日はなかなか時間が取れないなってところで、うーん、どうしたらね、こう、ま、疲れの部分も含めてね、時間取れるよようになるのかであったりとか、そもそも、もうちょっとね、その、時間をなんかうまく抽出して、ね、あの、有効活用できないかとか、そういうところをね、ちょっと考えてはいるんですけどね。はい、うん。
うーん。 はい。 うーん。 なるほど、ちなみにじゃあ、いつもその、9時に、家に帰ってきて、で、その後ご飯とか、ま、色々やって、あの
はい。 はい。 うん、はい。
ま、自由時間というか、自由時間と、あと寝る時間みたいなのってどういう感じなってるんですか？
はい。 うん。 平日の自由時間は、うーん、頑張ればね1時間ぐらい取れる。あ、結構あるじゃんと思われるかもしれないんですけど、なんでしょうね、私の悩みとして、疲れてるんで、なんでしょうね、なんかぼーとなんかついついいつの間にかスマホを、み見ちゃって、それがね、読書とかではなくて、なんか SNS とかのリール動画とかをついてぼーと眺めちゃったりね、こう Youtube とかのショート動画をぼーと見ちゃったり、ね、気づいたらしてしまっているっていうのが多いのと、うん、ま、1時間ね、頑張れば取れると言っても、なんでしょう、なんか疲れてるんで、例えばお風呂の中でなんかぼーとしちゃったり、トイレでぼーとしちゃったりして、気づいたらその時間が奪われまあまあ、必要なのかもしれないけど、ししれないんですけど、気づいたらその時間が奪われてるって感じなんですよね。<chuckles> はい。
はい。 はい。 うーん。 なるほど。 はい。 うーん。 ああ、感覚的には奪われているっていう感覚なわけですね。
あ、そうですね。いや、なんか、うーん、なんでしょう、ももうちょっとね、本読む時間とか取れた方が、ま、なんて言うんですかね、自分の生産性的な意味では、そっちの方が高いと思うんで、そういう意味では奪われてるっていう感覚になっちゃってますね。そういうぼーとする時間を、もうちょっと減らしていきたいとは思ってます。
うーん。 うーん。 はい。 うーん。 ちなみに寝る時間っていうのはいつも何時くらいなんですか？
うん。 ああ、ええ、夜の12時過ぎになることが多いですね。うん。
ああ、じゃ、ま、自由時間が、ま、1時間ぐらいっていうと、ま、11時から12時ぐらいは、ま、ななんていうかちょっとぼーとしてる時間があるっていう感じなんですかね？
そうですね、9時から12時のどの時間帯かっていうのは、結構適当ではあるんですけれども、まあ、大体いちじかんぐらいは頑張れば取れるよって感じですね。うん。
はい。 ああ、なるほど。までも今ちょっとお話を聞いていて、ま、お風呂にね、あの、ぼーとし入ってるとか、ま、あとはなんかね、あのスマホをいじってるみたいな時間があるっていう。ま、それもね、なんて言うんだろう、時間が奪われてるっていう表現があったんですが、言ってみればなんていうか、ね、それもひとつのちょっとした <chuckles> 趣味っていう風にも、あの見ることもできるのかなとかっておも思いましたね。
はい。 うん。 うん。 <chuckles> そうですね。うん、うん。 はい。 うんうん、もちろんね、そのなんだろう、リラックスという意味合いにおいては、必要な時間で、おっしゃる通りですね、もうちょっと捉え方を変えて、前向きに、ね、した方がいいかなとは思います。うん、ただただ、えっと、私はもうちょっとこの本を読む時間や、漫画を読む時間を増やしたいっていう意図はある あるので、そこをですね、上手くやっていきたいなともね、こんなあの、ズボラな私ではございますが、なんかそこら辺は考えてますね。
うーん。 はーい。 うーん。あ、なるほどね。ふんふんふん。 はあ、例えばあの通勤はあれですかね、あの電車通勤とかですか？
うん。うん。 うん。 ああ。 いいところをね、あの、考えて下さいましたね。通勤って大切ですよね、その時間をね。うん、で私車通勤なんですよ。<chuckles> はい。うん。
ね。 あ、そうなんですね。ま、車通勤だと確かに、もう、さす読書とかできないですよね。
うん。 あ、そうなんですけど、でもいいとこおっしゃっていただきまして、ま、趣味の時間取れないんとは言いつつですね、く通勤の時間は、あの、ま、Kindle っていうね、電子書籍を、こうね、こう音声で流すことできるんですよ。上手くやると。上手くやるというか、そういうやり方があって。なんで、その、ちょっと機械音ではございますが、あのあの、音声として流して聞いてます。はい。
はい。 うん、ありますね。 あ、そうなんですか。 はい。 うん。 ああ、あ、じゃ、すでにそこはやられてるんですね。
はい。そうですね、そういう意味で、通勤時間はま、それなりに、ま
うん。
ま、あの、楽しんではいますね、読書を。はい。うん。
ああ、じゃ、そこで結構、ま、趣味の時間は確保できているっていうところなんですね。うーん、でももう少し
うん。<chuckles> あ、そうですね。うん、ちょっとね、あの、運転中ゆえにですね、あんまり、集中できないっていうていうところでね。本当でしたらもうちょっとね、この集中して、特に、あの、活字を目で追いながらね、たのし楽しみたいなと思いつつですね。ただ、ま、通勤時間中は、ま、そのような形で読書を楽しんでますね。うん。
ま、集中はね、できないですよね。うんうんうんうん。 うーん、なるほど。あ、じゃ、すでにもうそういう工夫はされていると。
はい。 うん。でもそういう、おっしゃっていただいたような通勤であったり、そういう日常のね、ええ、してることにね、なんか、ついでとしてね、なんか取り入れられたらいいなとは思いますよね。そういう隙間時間上手く使ってですね。うん。
いや、そうですよね。うーん。 なるほど。土日はどうなんですか？結構、時間は取れるんですか？
土日はですね、あ土日は、うーん、時間はね、やっぱ平日と比べてだいぶ取れますのでうん。ただ、ま、残業多いってところで、どうしてもね、寝溜めしちゃうんですよね。<laughs> で、ま、遅く起きてと。で
うん。 ああ、なるほどね。 うん。
うん、一応ね、一応取れるには取れれますよ。なので、えっと、一応、その漫画とか読書をその時間ね、当てたりはしています。うん。ただあのプライベートはプライベートで、結構友達とね、こう飲みに行ったりとか、そういうのはするんで
うん。 はい。へえ。 まあ、ありますよね。うん。
そうですね。ななので うえ休日時間は取れるんですけれども、えっと、できたらもう平日もね、うまく時間をね、使っていきたいなとは思ってますね。
うん。 なるほど。ああ。
うん、てていうか、あのあ、ごめんなさいね、私はなあのなんていうんすかね、本や漫画を読むのは好きなのはそうなんですけど、それ以上にですね、そう、なんかうんちくを語りたいと言いますか、そこで得た知識をですね、こう友達と飲みお酒の場でですね、べらべら語り合うのが好きなんですよね。<laughs> はい、はい。うん。<laughs> そうそうそう。ひそう。
はい。 ああ、うんうんうん。 ああ、なるほどね。じゃあその平日には、その知識を溜め込んで、で、土日には友人たちにそのね、うんちくを語ると。
はい。 ああ、そうですそうです。そういう同じような趣味嗜好の仲間がいてね、あのそういうことを楽しんでるんです。ま、そういう意味でですね、あの現実にですね、ある程度インプットしたいなっていう気持ちがあるって感じですね。はい。はい、そうです。はい。
ああ。 あ、なるほどね。 うーん。 あ、そういうことですね。あ、そういう意味では、お風呂入られてるって言ったじゃないですか。ね、お風呂の時間もそのね、音声を流すとかっていうのはできそうですよね。
あ、そうですね、はい。 うん。 あああ、確かに。<laughs> できますよね。いや、なんかね
ね。なんなら、運転中よりはあの集中して聞けそうじゃないですか。
はい、はい。 うん、うん。なんかその、何ていうんすかね、そのタブレットとかスマホとか壊れそうっていう、ま、印象があったんで、あんまりしてこなかったんですけど、やろうと思えばね、できそうですよね。まあ、やり方次第ではね、別にお風呂の外にあのスマホとか置けばいいわけで。うん。
うん。 ね。 で、あと最近だったら、ね、防水タイプのものとかもあると思うので、ね、そういうデバイスを用意して、お風呂の中でゆっくりと、そう読書をするっていうのもありなのかな、ね。
うん、うん。 はい。ええ。<laughs> ああ、その通りですね。いいですね。<laughs> ああ、すごくいいじゃないですか、それ。ね、あのしらな分からないすけど、あんまり知識なくて、その格安のタブあのアンドロイドのね、防水機能のものを買っといて、それを読書用としてね、こうあのすあのお風呂の中に持ち込むとかすればね、ま、安心して、まあ、壊れてもいいやぐらいの感覚で使えますし、それはね、いできそうですね。うん。
ね。 うん。 ね。 ね。
確かに。そして、ま、ぼおっとしまあ、ぼおっと聞き流しときゃいいんで、お風呂の中でね、リラックスとかできて、趣味の時間にもあてられてね、で、なんなら別に防水タイプだったら別に聞くじゃなくて読めばいいですからね、そこでね。うんうん。ちょっ紙の本はね、やったことあって失敗したので、何度か、なので、それはできないんですけど、はい。
うーん。 ま、そうですよね、うんうん。 確かに紙はちょっとハードル高そうですね。
それはできないですけど、あの、なんてなんて言うんすか、タブレット形式のもの、であっでしたら、あの十分、うーん、きっとできると思うんで、あんまりやったことないですけど、うん、それでちょっとやってみようかなって思いますね。うん。
うーん。 ね。 ね。 うーん。 そうするとね、ちょっと時間が、ね、取れそうですよね。
はい。 <laughs> そうですね。それであれば、漫画もね、読書も、ええ、その時の疲れ具合に応じてね、あの、どっちか選べますし、うん、どっちも楽しめていいと思います。うん。
うーん。 ね、両方。 ね、漫画もね、最近もうそういう端末で見れますもんね。
あ、そうですね。<laughs> 確かに、それは素敵ですね、うん。
うーん。 ね。
っていうこと考えたら、今のお話に関連したら、まあトイレもね、ぼおっとするぐらいだったら、トイレになんかなんかね、汚いかもしれないですけど、トイレなんか本とか1冊置いといて、<laughs> はい、ね、うん、できそうですね、そういうのでね。まあトイトイレに持ち込む用の本みたいな感じで、<laughs> はい、うん。
とね。 うーん、あ、確かにね、いいですよね。うん。 ね。 色々とそういうなんか、ながらで、読書、っていうのがね、結構できる、できそうですよね。
はい。うん。 はい。 <laughs> そうですね。あ、それ面白いですね。ま、それしたらね、うまく、で、あ今家のいたるところにそういう本とか、たんタブレットとか置いておけば、ね、なんだろう、下手にこう、ユーチューブ動画とかスマホいじることも少なくなりそうだし、あの自然とこう本を手に取る、タブレットを手に取ることによってですね、読書時間、漫画時間増えそうな気しますね、疲れていても。
うーん。 ね。 うーん。 そうですよね。うーん、ま、それこそなんかほんとにあの、ね、ご飯食べてる時でも料理してる時とかでも、ね、とりあえず流しておくみたいなことはできそうですよね。
うん。 うん。 うん。 うん、そうですね。ちょっとね、その内容が面白かったらね、手が止まったりしぬ、手が止まることが多々あるので、そこだけは気を付けなければいけないんですけれども、はい、でもあのそそうですね。でも非常にですね、あのお風呂のアイデアとかね、いろいろ、面白いアイデアで使えそうなアイデアですね、あの提示していただきましてありがとうございました。早速ですね、実践して、まあ忙しい中でもね、趣味の時間積極的に取り入れていこうと思います。ありがとうございます。
うーん。 <laughs> まあ、そうですよね。うん、ま、バランスは大切ですよね。うーん。 はい。 いえいえ。 そうですよね、うーん、ね、それであの土日は、ね、友人たちにいろいろうんちくをね、<chuckles> 話して楽しんでください。
<laughs>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
はい。 じゃ、今日はね、ありがとうございました。